ええ！それは、そうですね、ちどんなことそうだな。ま、あたし、あの、自分のあんまりおっきなことはちょっと言えないんですけど、自分の経験からすると、割とその、今、自分でなんでも出来るようになって、割と、その、自分の自由が、あの、広がってくる感じの時期になってるので、まあ、このままもうちょっと自分の自由を大事にしつつ、ちょっと周りの関係とかもゆとりを持って見られるようになれば、ちょっと世界が広がるかなくらいの感じですね、今。うんうん。
うん。 <laughs> うん。 はいはい。 うん。 はいはい。うん、ふん、うん。 なるほど。 うんうんうん。 うん。 なるほど。 すそうかそうか。うんうんうんうん。そうか。今、でもさ、多分だけど、今の話を聞いてて、お姉さんって、多分さ、1番、中間な年頃にいると思うんだよ。
はい。うん、うん。 はい。 うーん、そうですね。それぐらいかな。
うん、お金も欲しい。で、さらに、幸せも、あの、得たいじゃないけど
うんうん。 あ、うん、そう、そうですね、それぐらいです、ほんとに。<chuckles> はい。そいではい。<chuckles>
だよね。それぐらいの、多分、時期だよね。 そう、だからどっちも欲しいっていうか、どっちも大事な時期だと思うんだけど、うん、で、多分だけど、あの、それで言うと、あの、お金をさ、持っても、無駄遣いしちゃう人とかって結構いるのよ。
うんうんうんうん。 うん。 はい。 ああ、無駄遣いに、うーん、なるほど。うん、はい。
うん。 うん。例えばさ、あの、人によってはさあ、浪費好きな人とかもいるじゃない。
そうですね、うんうん。うん。
うん。なんでも、新しい車が欲しいとかさ
ああああ、うんうん。
うん、なんでも、新しいブランドの服だ、時計だとか買う とがいるじゃない。
ああ、うんうんうん。うんうんうん。そうですね。
すそう。それって僕はあんまり、いいいと思ってなくて。
うん。 ああ、なるほど。うん。割と、一般的一般的にいますよね、割とそうゆう方は。うん。
うん。なんうん。うん。 でしょう。で、特に日本だとさ、ブランド物好きな人とか結構いるじゃない。
うん。 結構いますね。
うん、で、ハイブランドのものが欲しいとかさ。
うんうんうんうん。
うん、でもそれって、あの、僕、個人の意見だけど、その、機能がさあ、しっかりしてればいんだけど、その、高いブランドのものですって、人に自慢とかさ、見せるためのものって意味がないと思ってて。
うん。 はい。 はい。 うん。 ああああ、なるほど。うんうん。
うん。そこで、お金持ってますアピールをしたところで
うんうんうん。
なんか、別に、それでやったからって、お金が入ってくるかっつったら入ってくるわけじゃないし
そうですね、高いもの持ってるからってね、お金があるわけではないし、うんうん。うん。
うん。うん。 そうそう、多分ね、それも一種の、マウントの一種だと思うんだよ。

ああ、すまあ、確かにね。うんうん。
うん。そうすると、多分、幸福度も下がると思うのよ。
うん。 ああ、なるほど。それはあれですね、やっぱり、あの、共感する方がいらっしゃるかいらっしゃるからこそ、そういう風に、あの、出てくる言葉ですよね、そう。そうですよね。なるほど、そういう視点だな。うーん。うん。<chuckles> いや、わ私じはい。
うん。 うんうん。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
あ、いえ、わだだしはその、なんか、あの、ひとるどどっちかっている一人でいる時に、最近、あの、私は逆に、あの、家庭内で、あの、一人でいられる時っていうのがあんまりなかったので、とりでいる時に最近幸福感を感じる事が多いんですよ。あの、やっとこれも誰とも一人でできるっていうのが、すごい嬉しいっていう時が多いので、うはい。<laughs> 一人が楽しい。<laughs>
うん。 うん。 はいはい。うん。うんうん。 <laughs> なるほどね。うんうんうん。 うん、わかるよ。 つっごいわかるよ、それは。<chuckles> あの、高校卒業したぐらいにさ、一人暮らししてさ
うんうんうんうん。 ああ、なるほど。そう、うんうん。
そう。うん、時間も自由で。で、その何してもいいし好きな時に好きも好きなものを食べられるし
うんうん。 うんうん。 うんうんうん。
好きなことできるし、好きなところに行けるとかさ。
うん。うんうんうん、そうですね。
それはそれでひあわせじゃん。<chuckles>
そうですね。今、自立の一歩って感じですもんね、それ。あ、なんその時と同じぐらい、同じ感じかもしれないっす、今の私が。<laughs> そういう、そう、そう、それぐらいです、私は。<laughs>
うん。 うんうん。そうそうそうそう。 うん。そうでしょう、多分。 うん。だから、僕、この話さ、お金と幸せどっちっていう話よくあるんだけど、あの、お金って必要最低限必要なんだけど
うん、はい。 はい。 うんうん。うんうん。 うんうんうん。
それを超えると、あの、みんなね、なんかね、自分から苦労しようとするんだって。
うん。 うん。うん。 ああ、確かに。それはちょっと分かるかも。うん。
うん。 あの、大金持ちの人とかさ、色んなおっきい会社の社長さんって
うんうんうん。 うん。
なんか、トライアスロンとか始めたりするんだよ。
ああ、なるほど。うなるほどね、やることが無いってことなんですかね？他にみなんか満たされるとか、そういうのが。
うん。 <chuckles> あの あの、あのさ、お金がない時ってさ、お金がないから稼ごうとか苦労するじゃん。
はい。うん。 うんうんうん。
お金があるとさ、もうそれが入ってくるからし、もう持ってるから、なんか、苦労したり努力ししなくなったりするんだって。
うん。 うんうん。 うん。 ああ、なるほど。<chuckles> うん。はい。
うん。そうなると、自分が何かやりたいってなって、そのトライアスロンとかマラソンにチャレンジし始めるんだって。
うん。 へえ、なんか、それ、あれですね、あの、ミミドルエイジクライシスみたいな感じですね。<laughs> いや、あ、でも
うん。 <laughs> どうなんだろう。それは、わかんないんだけど。そうそう。 そう。そういうのがあるみたい。うん。
うん。へえ、なるほどね。まあ、でも、そういうトライアスロンとか、ま、あの、まあ、マラソンとかで、あの、ま、幸せ幸福を感じるのであれば、それはそれでいいのかもしれませんね。うん。うん。
そうそう。 うん。 うん。 うんうん。 そうだよね。うんうん。僕もそう思う。そう。そう。え、じゃあさ、お姉さんさ、今さ、あの、それからちょっと幸せの方が大事に感じ始めた時期ない？
うううん。<chuckles> はい。はい。はい。 うーん。うん。時期？はい、はい。
じゃあさ、これからさ、あの、どんなことをして一体幸せになれると思う？
はい。